Bạn ơi, bạn có phải là người mà hay thích ăn mấy cái món ăn đường phố hông ta?
Có nha. Mình là người cực kỳ thích những cái món ăn đường phố luôn. Mình á, hay đi chỗ này chỗ kia để mà tìm mấy cái món ăn đường phố để ăn thử á bạn.
Ồ, vậy á hả? Chà! Nghe có vẻ như là bạn cũng là, gọi là, rất là thích, ơ, ăn mấy món ăn đường phố đó. Vậy thì hông biết là bạn có thể, a, kể cho mình nghe xem là cái món đó là gì ha?
Ờ. Ừ, ừm. <tsk> Cái món mình cũng ăn nhiều món rồi nhưng mà cái món mà mình thích nhất á, ở thời điểm hiện tại nha, đó chính là món bột chiên trứng á bạn. Cái món đó đó nha, bạn có thể là tìm ở bất kỳ đâu ở trên con phố ở, ơ, ở Sài Gòn luôn. Ờm, nó rất là quen thuộc với mọi người á bạn.
Ừ, món bột chiên trứng hả? Ồ! Thì Ồ, hông biết là cái món bột chiên trứng đó đó, thì, ờ, nó làm sao bạn ha? Mình nghe ng nghe tò mò đó. Rồi rồi bạn có nhớ cái lần đầu ăn nó là ở đâu hông?
Ừm, cái lần đầu á mà mình ăn á là hồi ở, a, cấp 3 khi mà mình còn ở quê á bạn. Tại vì lúc đó nha, ở trước cổng trường mình á có một cô bán bột chiên, mà trước giờ mình mới chỉ đi ngang, xong rồi mình thấy mọi người thấy quán cũng đông đông mà mình chưa có thử. Cái xong cái lần đầu tiên mình ăn á nha, là bạn mình á hôm đó đi học về sớm, cái bạn mình mới rủ là, à, nguyên đám đi đi vô cái quán đó ăn thử coi, tại vì bạn mình đã ăn rồi nhưng mà mình chưa ăn á, nên là tụi nó rủ mình vô thử á bạn.
Ừm. À, đi học về. Đó, cái vô thử, đúng hông? Rồi xong rồi cái lúc đó cái cảm giác làm sao? Nhưng mà nhưng mà, kiểu như là, mỗi lần cái cái cái món đó đó, mà đi ngang là có cảm thấy cái mùi thơm hông?
Có nha. Kiểu như, cái mùi thơm của của hành phi á bạn, rất là thơm luôn, cái xong cái lần đó mình vô ăn nhưng mà bạn biết sao hông? Cái lần đầu tiên ăn hài lắm, kiểu như là, tại vì á mình chưa có ăn lần nào hết, cái xong trong lúc đó là mình sẽ có pha nước chấm nha. Ừm, bạn mình s chỉ mình pha nước chấm. Xong rồi cái cô vừa mấy cái dĩa bột chiên ra là mình đổ cái đ ừm, cả chén nước chấm vô luôn. Cái xong bạn mình mới nói, ờ, "Ủa, ơ, mày làm cái gì vậy? Tự nhiên đổ hết cái chén vô?" Cái hồi ăn nó mặn chát luôn bạn, lần đầu tiên ăn mà bị mà bị thất bại nha.
Ồ! Ừm, rồi sao? Ôi! Đổ nước chấm luôn hả? Rồi, lần đầu tiên ăn mà lại là sơ sẩy, đổ nước chấm luôn. Rồi nhưng mà ờ, nhưng mà bạn có thể, gọi là, miêu tả, ừm, kỹ hơn xíu về cái, ờ, cái món ăn đó cho mình được hông?
Đúng rồi đó. Ừm. Cái món bột chiên á nha, thì cái nguyên liệu chính của nó là bột gạo người ta nén lại á bạn, rồi khi mà người ta sẽ cắt là từng cái khối, là hình hình chữ nhật hoặc là hình vuông, xong rồi đó nha, người ta nhưng mà nó nó chỉ nóng thôi. Xong rồi đó, người ta sẽ có một cái dầu một cái chảo dầu cực kỳ nóng luôn, rồi người ta sẽ bỏ những cái miếng bột đó lên, rồi người ta chiên, thì ở, người ta ở ngoài thì nó sẽ giòn, còn ở trong thì nó, kiểu, mềm mềm của bột gạo nha bạn. Xong khi mà các cạnh nó đã hơi cháy nhẹ rồi á, người ta sẽ bắt đầu là lấy một cái chén trứng, trứng gà á, thì người ta sẽ có thể là pha gia vị, ví dụ như một ít hạt nêm, rồi một ít muối, một ít đường cho nó có một ph tí gia á.
À! Cắt theo từng khối, ừm. À! Bỏ vô trong dầu. Ừm. À! Pha thêm gia vị, đúng hông?
Xong rồi người ta sẽ cắt thêm hành nữa, xong người ta sẽ đổ vô cùng mấy miếng bột mà lúc đầu mình đã chiên rồi đó, cho nó dính lại với nhau. Xong rồi người ta bỏ ra dĩa nha, rồi xong sau đó người ta sẽ thêm một chút những đồ ăn kèm nữa.
À! Nghe hấp dẫn quá ta! Ừm. Ừm, nghe bạn tả mà có thể thấy như là cái món đó là cực kỳ hấp dẫn luôn đó. Rồi sau đó thì trình bày g gọi là trang trí, trình bày ra dĩa thì như thế nào bạn ha?
À, cái đặc biệt của cái món này á, là nó sẽ có hành phi và đu đủ bào sợi á bạn. Đu đủ thì sẽ là đu đủ người ta sẽ bào cái sợi mỏng nà, người ta để lên trên cái miếng bột hồi nãy, xong rồi người ta sẽ rắc thêm hành phi nữa. Mà mình cực kỳ thích ăn hành phi luôn. Luôn luôn lần nào á, mình cũng xin cái cô chủ quán á, là: "Cho con nhiều hành phi nha." Bạn biết cái mùi thơm của hành phi nha, rồi thêm cái mùi của bột nữa.
À! Hai cái này, đúng hông? Ừm. Ừm. Ồ! Nghe bạn tả mà có vẻ thấy là cũng rất là ngon luôn đó nha, rất là hấp dẫn đó. Ừm, rồi xong rồi cái cảnh giác á, mà cái mùi vị nè, cái cảm giác khi mà cắn miếng đầu tiên thì nó làm sao ha?
Ừm, ô kê. Cắn miếng đầu tiên á, là cái vỏ ngoài của nó thì lại giòn, ở trong thì nó lại mềm mềm, béo béo nha. Xong rồi á, quan trọng là mình kết hợp với cái nước chấm siêu đặc biệt luôn, là tạo cái hương vị đúng rồi đó, cái nước chấm đó đó bạn, nó nó tại vì á, mình thấy á, khi mà mình mình lên Sài Gòn mà mình đi học á nha, thì mình thấy á, là mỗi nơi thì nó sẽ có một cái, kiểu, biến tấu nước chấm hơi khác nhau. D
Có nước chấm biệt ha. Ừm. À! Còn mỗi nơi mỗi khác nữa hả?
Đúng rồi, có nghĩa là như ở quê của mình á, là mình sẽ pha nước chấm, là người ta sẽ pha cái nước tương á, nhưng mà người ta sẽ có nêm gia vị vào nước tương, ví dụ như là thêm một chút đường nè, rồi thêm pha loãng nó ra và thêm một chút chanh để cái vị nó đừng quá mặn, ờ, như á bạn. Nhưng mà
Ờ. À! Là để hổng quá mặn, ừm.
Rồi, nhưng mà quan trọng nha, ở quê mình có một cái đặc biệt nữa là sẽ có bỏ thêm một tí tương ớt và một tí nước me, thì cái vị chua nó sẽ nhiều hơn, xong nha
Nghe ngon quá luôn á ta. Ừm.
mình chan vô cái dĩa bột đó nha, cái cái dĩa bột nó đang nóng hổi, đúng hông? Mình chan lên, cái xong mình chan vừa đủ thôi, đừng có chan như lúc đầu, mình chan cả đống vô nha. Mình chan <chuckles>
<chuckles> Rồi, rồi sao nữa? Rồi xong rồi là sẽ chan trực tiếp cái, ờ, cái cái nước chấm lên cái dĩa bột đang còn treo nóng luôn, đúng không?
Đúng rồi, mình sẽ chan vô luôn nha. Thì trên đó nó sẽ thấm vào đu đủ nè, rồi xong thấm vào bột nha, rồi mình sẽ ăn kèm một miếng là gắp nhẹ một miếng đu đủ, rồi thêm một miếng bột, một miếng trứng, xong mình bỏ vô miệng ăn.
Trời! Nghe tả ngon quá trời luôn á.
Cực kỳ là ngon luôn á, mình diễn tả thôi, mình đã thèm rồi đó á bạn.
Ừm. <laughs> À mà khi ăn cái món đó đó, là bạn có cái kỷ niệm nào với cái món đó mà đến bây giờ nhắc lại ờ, ờ, ngoài cái kỷ niệm mà đổ cái chén nước mắm á, thì còn kỷ niệm nào vui vui nữa hông?
Ừ. Có nha. Thật ra á, là có cái một cái kỷ niệm vui khác á. Là lúc mới đầu á, ờ, mình có hông quen ăn đu đủ á nha, cái xong mình ăn, cái, mình thấy ờ, cái xong á, mình thấy á, là tại sao mình thấy hai cái món này á, nó nó kỳ kỳ, nó kết hợp với nhau, nó kỳ kỳ sao á. Cái bạn mình cũng chỉ mình ăn á, là một miếng đu đủ, rồi một miếng bột, rồi thêm nước chấm vô, đúng hông? Cái xong
À. Không quen ăn đu đủ. À. Kết hợp vô, đúng hông?
cái xong ăn, cái mình sao thấy ờ, sao mình nó sai sai, mình thấy ghê ghê. Cái xong mình mình dạ, ờ cái xong mình nói bạn mình á: "Trời ơi! Cái món này sao mà thấy nó nó lạ lạ, nó ngộ quá à." Cái xong nói vậy thôi, cái giống như là bị nghiệp quật, cái lần sau ăn cái bị ghiền luôn á.
<laughs> Nó thấy ghê ha. Sao kì vậy? <chuckles> Ừm. Ừm. Là cái ghiền luôn. <chuckles> Có nghĩa là, mặc dù là hông có quen ăn đu đủ, nhưng mà khi mà kết hợp lại đu đủ nè, xong rồi bột chiên, rồi có thêm trứng, rồi có thêm, ơ, gọi là, tí nước chấm nữa là cảm thấy là quá ghiền luôn, đúng hông? À, thì không biết á, là cái lúc mà ăn á, thì bạn có hay trò chuyện với lại cô chủ xem, mà hỏi xem cô là có những cái bí quyết gì mà để cho cái món này nó thành cái món siêu ghiền của bạn hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Mà mình thấy á, thật ra là cái món bột chiên này nè, nó cũng đơn giản thôi, như là mình đã diễn tả cho bạn á. Nhưng mà hổng hiểu sao á, là cái quán mà mình hay ăn á, trước cổng trường cấp 3 nó lại đặc biệt á. Mình nghĩ là một phần á, là cũng do là cô chủ á, cô cô chủ
Ừm. Là do cái gì? À! Do cô chủ, thì sao ha?
cổ dễ thương lắm nha. Xong hồi trước là tụi mình toàn học sinh không à, cứ ghé cô, cái cố cô cô cứ hay hỏi thăm nè. Rồi xong thấy học sinh á, cô cứ th cho thêm, ý là cô sẽ cho thêm cho thêm đồ ăn nha. Rồi á, mình thấy cô rất là dễ thương giống như là mẹ mình, kiểu như là cô rất là thân thiện luôn. Cứ hỏi thăm tụi mình đúng rồi, cứ hỏi thăm tụi mình. Rồi xong lâu lâu tụi mình bận học cũng không có ghé á, cô thấy tụi mình đi ngang, cô cũng kêu á, là: "Sao dạo này hổng thấy ghé cô ăn nữa?" Nói chung là tạo cái cảm giác thân thiện với mình nhiều lắm.
À. À. À. Là cứ ừm. Ừm, và rất là quan tâm đó, đúng hông? À! <laughs> À! Giống như là giống như là tạo cảm giác thân thiện như là của mẹ của mình nè, kiểu, cô rất là hay quan tâm. Ừm. Vậy thì á, hông biết là, ờ, bây giờ á, khi mà bạn, kiểu như là, bạn lên Sài Gòn rồi đó, thì bạn có từng thử lại cái món này chưa và bạn có thấy cảm giác của bạn như thế nào?
Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, thật ra là mình ở Sài Gòn á, thì mình cũng có thử nhiều quán bột chiên, như là mình nói là cái món này cũng khá là phổ biến ở Sài Gòn luôn. Nhưng mà ở Sài Gòn thì nó sẽ có cái biến tấu khác, là nó sẽ hông có nó sẽ hổng có cái nước me như là mình nói đó, thì nó chỉ ăn với lại nước tương pha với lại là một chút tương ớt thôi. Với lại là ở trên này, mình cũng ở Sài Gòn á, mình cũng hổng có thấy mọi người là ăn với hành phi nhiều nữa, nên là cái vị
À! Có biến tấu khác, đúng không? Ừm. Ừm. Không ăn nhiều hành phi hả bạn?
Đúng rồi, nên là cái vị nó sẽ hơi khác với ở quê mình. Nói chung thì nó cũng ngon theo một cái cách khác, nhưng mà thật ra là mình vẫn thích cái vị chua chua của nước me ở quê mình hơn.
À. Ờ. À. Như vậy là là bạn sẽ thích cái vị quê quê hương của bạn hơn, đúng hông? Nhưng mà không biết là cái cái món này đó, thì hổng biết là ở trong Nam có thôi hay là, ờ, ở ngoài Bắc cũng có nữa bạn ha?
Rồi. Ừm, ưm, mình á, thì mình chưa có được dịp ra Bắc lần nào hết, nhưng mà mình nghĩ á, thì chắc là phổ biến ở miền Nam mình hơn, chắc miền Bắc thì sẽ ít đó bạn.
Ồ! À! Phổ biến ở miền Nam mình hơn, đúng hông? Nhưng mà rồi bạn có từng bao giờ mà bạn thử lại cái món này chưa? Bạn thử làm cái món này ấy.
Đúng rồi. À, có nha. Thật ra là mình bị ghiền á, cái mình cũng ờ ờ, cái xong mình cũng mua thử mấy cái miếng bột á, cái mình về mình làm. Thật ra là tại vì mình nói với bạn á, là mình thấy nó cũng đơn giản thôi, chứ đâu có cái gì khó đâu, chỉ là cái mình bỏ vô chiên, cái xong mình chỉ cần đập trứng mình bỏ vô thôi. Nhưng mà sao ăn nó cứ kỳ kỳ sao á, kiểu như nó hổng có giống như ngoài tiệm cô bán nha. Nên là cuối cùng mình hì hục nguyên một ngày luôn, mình mua đồ về mình làm, xong rồi ăn hông được, phải chạy ra quán mua để ăn á.
À! Ngửi thích quá hả? Ờ, cũng đơn giản, ừm. À, ăn kỳ quá hả? <laughs> À. Vậy có bao giờ mà chạy lại hỏi cô chủ quán là: "Cô ơi cô, bữa nào cô cô chỉ con, ơ, làm thử cái món này." hông?
Ừ. Ờ, thật ra là mình nhìn mình cũng làm được á nha. Nhưng mà mình nghĩ là do cái công thức mà nước sốt me mà mình nói á, nó cực kỳ là đậm đà nha, rồi nó có cái mùi chua chua mà hổng hiểu sao mà mình cố gắng làm dù là cô đó chỉ công thức cho mình luôn, tại vì cô cũng thương mình á. Cái xong mình về làm y chang nhưng mà hổng có ra được cái mùi đó nha bạn.
Ừ. Ờ. Ừm. À! Như vậy là ở như vậy là chỗ đó của cô là cô có cái bí quyết gì rất là hay, mà cho dù bạn có cố gắng mà bạn vẫn không thể làm ra được, đúng hông?
Đúng rồi, ừm, ừm. Đúng rồi đó.
Ờ, thì không biết là cái món này á, bây giờ á, thì hông biết là nó có thêm những cái thay đổi hay là cái biến tấu nào khác nữa hông ta? Nó có thêm cái gia vị hay là có một cái phiên bản nào hiện đại hơn hông?
Ờ, phiên bản hiện đại hơn á, mình nghĩ là chắc nó sẽ cho giống như là ăn cho nó ít dầu hơn, tại vì thường á, là mình ăn á, là hồi trước là là mình sẽ chiên hơi, dạng là, hơi nhiều dầu một chút.
À! Chiên hơi nhiều dầu, đúng hông?
Thì cái vỏ nó sẽ cái vỏ của nó sẽ giòn hơn, tại vì chiên hơi nhiều dầu á. Còn bây giờ thì mình thấy, nói chung là, biến tấu theo tùy sở thích của từng người. Thì bạn mình nó sẽ gọi nó sẽ thích ăn cái kiểu là ít dầu và nó sẽ mềm hơn, cái kiểu như là mình dặn là, ờ, chiên mềm hơn với lại ăn ăn ít dầu thì cảm giác nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn á.
À! Ừm, vậy là ít dầu hơn. À! Vậy là s ừm, so với ngày xưa thì là ý là so với biến tấu hơn bây giờ thì kiểu như là nó sẽ ít dầu ít dầu mỡ hơn. À, vậy thì ăn cái món này hông biết là có kèm theo uống cái nước nào mà đặc biệt nữa hông bạn?
Ờ, rất. Đúng rồi. Ừm, à, thường á, là mình sẽ ăn mấy cái quán này thì mình hay uống kèm với lại cái món trà tắc á, thì cái món trà tắc cũng là món tuổi thơ của mình. lắm nha, kiểu như là nó sẽ có trà với lại cái vị tắc, nó chua chua, hòa quyện, mình an ăn rất là đỡ ngấy á bạn.
À! Món trà Bắc hả? Ừm. Ồ! Coi như vậy là ăn cái món này là sẽ kèm theo một cái vị trà nữa để cho nó đỡ ngấy ha. Nhưng mà theo bạn á, thì ừm, cái món này theo bạn nói á, là nó cũng bày biện, nó cũng cũng khá là đơn giản á. Vậy thì theo bạn là hổng biết là cái một món ngon á, nó có nhất thiết phải được bày biện đẹp hông ta?
Đúng rồi. Ừm. Đối với mình á, là mình cũng hông có quan trọng cái việc bày biện lắm, mình chỉ cần nó sạch sẽ là được. Nhưng mà mình nghĩ á, khi mà nhìn cái món bột chiên á, nó cũng chỉ là những cái nguyên liệu đơn giản bỏ lên dĩa thôi, nhưng mà quan trọng nhìn nó gọn gàng, rồi nhìn nó mộc mạc á, là mình muốn ăn thôi, chứ không không phải là mình cần những cái món ăn người ta quá là chỉn chu, quá là trang trí cầu kỳ.
Ừm. Ừm, đơn giản thôi ha. Ờ, nói chung là chủ yếu là cái chất lượng của nó nè. Nói chung là chính vì cái sự mộc mạc, cái sự đơn giản mà làm cho bạn là cảm thấy là rất là ghiền cái món này luôn ha. Nhưng mà ờ, bạn có cái kỷ niệm nào, kiểu như là cái món bạn nghĩ là món ăn đường phố đó, thì có khi nào mà giúp bạn gắn kết lại với ai đó hông? Ví dụ như là một người bạn cũ hay là một người xa lạ nào đó chẳng hạn.
Đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi nha. Thật ra á, là nhờ những cái món ăn đường phố giống như món bột chiên này nè, mà mình mới lại có một cái bạn có nghĩa là bạn người yêu ở cấp 3 luôn á. Giống như á, ờ có nghĩa là khi mà mình mình ăn cái quán đó đi, với hội bạn mình, thì tại vì ở trường á, thì cũng có nhiều bạn khác cũng hay ăn mà, cái, mình với bạn đó giống như là bạn người yêu của mình á, cũng ghiền cái món đó lắm xong hai đứa cứ gặp.
Người yêu ở cấp 3 ha. Tò mò quá! Ừm. Ừm. À, hai người đều ghiền luôn.
Nhiều khi á, thèm quá, hổng có ai đi chung, cái hai đứa mỗi người tự đi riêng một mình luôn. Cái, cứ gặp thấy hai người cũng mỗi đứa một bàn, rồi có một mình vậy thôi, cái cũng lân la bắt chuyện. Rồi cô chủ quán á, cũng giống như là ghép hai đứa nó hai đứa này á, c ờ, gợi chuyện cho hai đứa
À! Hay vậy? Ông tơ nghĩa là bà bà bà tơ bà bà tơ, bà mai mối, đúng hông? <laughs>
Xong rồi cái mình thấy á, lúc đầu mình cũng ngại ngại nói: "Trời ơi, có biết, a, bạn này là ai đâu mà, ơ, giới thiệu." Cái từ từ nha, từ từ cái xong mình thấy, à, cũng ô kê, à, hai đứa cũng ăn một mình, rồi xong, ờ, ngồi ngồi chung với nhau luôn. Cái xong từ từ có nghĩa là nhiều khi mà quán đông quá á, cái hổng có bàn, cái hai đứa cũng đi một mình, mà cái xong thấy vậy á, ngồi chung với nhau luôn.
Ờ, cũng ô kê đó nha. <laughs> Ờ, à, vậy là vậy là se duyên từ cái món bột chiên đó, đúng hông?
Rồi xong cái từ từ hai đứa ngồi ăn thì cũng nói chuyện với nhau. Đầu tiên nói về món ăn nè, rồi từ từ nói về công việc ở lớp, rồi ở ngoài nữa, rồi từ từ, kiểu, thích nhau lúc nào hổng hay luôn á bạn.
<chuckles> Ôi trời ơi! <laughs> Nghe bạn kể mà rất là, kiểu, rất là dễ thương luôn á nhỉ. Nói chung là nhờ cái món bột chiên mà đưa đường dẫn lối cho hai bạn đến với nhau. Chắc là chắc là ừm, chắc là cái kỷ niệm này có lẽ là bạn cũng sẽ rất là nhớ luôn quá ha. Thì bạn có nghĩ á, là ừm, cái món ăn tại sao nha bởi vì cái món ăn, à, bột chiên này nó cũng khá là bình dân á, đơn giản á, nhưng mà tại sao nó lại có những cái sức chạm mà, gọi là, rất là mạnh đến cảm xúc của bạn bây giờ ha?
Đúng rồi. Ừ, đúng rồi đó. Ừm. Ừm, mình nghĩ cái việc đơn giản nó nằm ở cái sự mộc mạc á bạn, với lại nó gần gũi với mình á. Nó giống như là những cái món ăn đường phố á, thì nó sẽ thiên về cái sự là dễ làm nè, đơn giản với lại nói thân quen với mình á, nó mộc mạc, nó hông có cầu kỳ như là mình vô quán mình vô quán hay là mình nhà hàng nha. Chỉ cần là mình ra ngoài hàng rong là cũng có nè, hoặc là những cái ván quán ăn vỉa hè nhỏ thôi cũng có á, nên là mình đối với mình nó là cái sự mộc mạc, và cái sự đơn giản của nó hổng có cầu kỳ, mà có là ghi dấu trong lòng mình lắm nha.
Ừm. Ờm. nói chung là mộc mạc ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, như vậy thì nghe bạn nói thì có vẻ như là cái gu ăn uống của bạn có lẽ là những cái món ăn đường phố nè, nó đơn giản mà nó mộc mạc thôi, nhưng mà chủ yếu là cái chất lượng của nó phải rất là ngon, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi đó.
À! Vậy thì theo bạn đi, cái điều gì á, mà khiến ẩm thực đường phố Việt Nam khác biệt so với các nước khác ha?
Ờ, mình nghĩ là, ừm, ẩm thực Việt Nam mà nó khác biệt với nước ngoài thì mình nghĩ là cái sự đa dạng á bạn. Là cái sự đa dạng tại vì á, Việt Nam rất là nhiều món đường phố nha, ví dụ như là mình nói là, ờ, bột chiên, rồi những cái món ăn vặt như là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng nè, rồi bắp, mấy cái xe mà mấy cái xe bắp xào nè, hột gà nướng, nói chung là cái sự đa dạng á, làm cái nên sự khác biệt á bạn.
nhiều luôn ha. Ừm, nghe có vẻ rất là nhiều món luôn á. Ừm, nhưng mà bạn có nghĩ là ngay mấy bạn trẻ ngày nay đó, có còn trân trọng các món ăn vỉa hè như là ngày xưa hông?
Thật ra là đối với mình nha, mình vất là rất rất là trân trọng. Với lại mình thấy là giới trẻ Việt Nam mình á, dù hiện tại có nhiều nước ngoài người ta vẫn du nhập nhiều cái món ăn khác vào Việt Nam, nhưng mà mình thấy giới trẻ á, học sinh Việt Nam á, bây giờ người ta vẫn trân trọng với lại vẫn thích ăn những cái món vỉa hè nha.
Ờ, cũng có nhiều du nhập ha. Ờ, đúng rồi ha. Hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã có những cái chia sẻ rất là sâu sắc về những cái món ăn đường phố bạn thích nha.
Cám ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình nha.
Ba